なるほどですね。いや、凄い、でもリッチな暮らしですね、それは。<chuckles> たす普通のね。うん。
そうなんです、今までに会ったことない。
ワーキングホリデーとか留学で普通に行って、そういう人に出会ったらびっくりしちゃいますよね。<chuckles>
そうなんです、びっくりしまで、1度そのおばあさんちに、あの、その香港人のとん友達とそのまた友人達と何人かでそのおばあさんちに遊びに行こうってことになって、アドレアデレートにも行ったんですよ。
はい。 うんうん。 ええ！素敵。うん。 はい。
そしたらまたそのアデレートの家が豪邸で、で
あ、やはり。うん。
はい、で、あの、家の中に あの、バーカウンターの部屋があるんです。
え。かんて、おばあさんあれですよね、1人できっと、そそこ住まわれてるんですよね。
そうなんです。ほぬん。
え、バーカウンターあるんですか、すごい。<chuckles>
そうなんです。こんな家初めて見ました。<laughs> 初めて見ました。あんな、ちっちゃいバーカウンターじゃなくて、もうそひとへやがバーカウンターみたいな感じで。
<laughs> 使われてたんでしょうかね、気になっちゃう。<laughs> へえ。そうですよ。うん。 え、え。バーテンダーさんがたまにやってくるとかそういうことだったんですかね。すごい。
分らないんです。なんか深くは聞かなかったんですけびっくりして、部屋へ部屋の中にバーカウンターがあるとか。
うんうんうん。 いや、かっこいい。
あとはそのシドニーの、まあ、高級マンションも、あの
はい。
地下に映画館とか付いてましたね、確か。シアタールームみたいなんありましたね。
あ それは住人が使えるってことですよね。すごい。
そうなんです。じゅう な、DVD とか持ってきて、その映画館で流して、貸し切りで とか。はい、ホームシアターとかで。
うんうん。 ホームシアター。 それいいですね。なんか、あの、自分の家の中に作るよりも、ちょっとハードル下がるし、うジムとかね、共有施設であったりしますけそういう感じで、ホームシあ、すごい、映画館があるんですね。それはまたまた、なかなかリッチな、ね、あの層向けのマンションだったのかもしれないですね。<chuckles>
ははあ。 はい。 はーい。 そうなんです。で、その最上階から見るシドニーの夜景とか、ほんとに綺麗で、ほ、ふ普通では体験できないような経験が出来て。
うんうん。 うんうん。

確かに。そうですね、きっかけとしてはね、あの、いお互いの言語を教え合よ合おうっていうところから、そんなすごいね、友人グループを交えての、なんか、友情に発展するっていうのは、すごい貴重な経験ですよね。
そうなんです。ただ、その、おお金持ちすぎて、私は貧乏旅行だったのでお金がなさすぎて。やっぱりお金持ちと、つあの、友人付き合いするのは大変だなって思ったのが、毎回高級レストラン行くんですよ。庶民がいあの、行くレストランには行かないんですね。い常に高級レストランではい、絶対こんなの自分のお金では払えないからどうしようって毎回ビクビクしながら食べるんですけど、でも、あの、会計は、みあの、全員分払ってくれるんです、友人分も。
ああ、ん、はい。 うんうん。うーん。 ああ。 なるほど。 それは大変だ。うん。 うんうんうん。 うん。 ええ、ま、でも、あれなんですかね。もう自分が行きたいところに行くから行くからには、もう、「みんなの分も僕がご馳走するよ」っていうのが当たり前になったんですかね。なるほど。潔いですね、そこは。<chuckles>
そうなんです。 でも、なんか、それが毎回、どうしようって、なんか、払った方がいいのかな、財布を出した方がいいのかなとか、毎回迷うんですけど、一応払うふりはした方がいいのかなとか。そうなんです。なんか、毎回払ってくれるけど、でも、なんか、当然のように思っていいのか、一応財布を出す、でも、わざとらしいですよね、毎回財布だけ出すっていうのは。
はい。 う-ん。 確かに。 すごい、多分日本人だとそう感じますよね。<laughs> 分かります、わね。うんうん。 うんうんうん。 難しいですね。なんか、あの、そこの、何でしょう、友人関係によったりとか、そこの文化圏のね、 ゆかんによったりで、こう、一番ベストな行動って変わってきそうだなっていう気はするんですけど。日本だったらね、みんな、こう、「あ、じゃ、割り勘で」っていう風に、こう出し合ったりすることがね、多いかもしれない中、彼の、まあ、周辺では、そういう、すも、そこ気にせずに、「もう払うよ」っていう風に彼が払ってくれてたって感じなんですね。
はい。 はい。 そうなんです。でも多分毎回5、6000円は使ってたと思うんで、1食に。普通にパスタとか食べるだけでも。
はあ。ちなみうん。 ああ。

うーん、確かに教えてた時もあるんですけども、面白い時はそのままにしたりもしてましたね。
うんうん。<laughs> なるほど。ええ、じゃなんかその最初は、ま、ギャップが、あ、すごい見た目派手だけど、なんかすごい、ひ賢い人なんだっていうようなギャップがあったってことですけど、それ以降その人のなんか変わってるなとか、面白エピソードを発掘していた時ってなんか、どういった場面が多かったんですか？
はい。 はい。 えっとですね、他にもびっくりさせるさせられることがありまして、あの、学生の身分なんですけど、めちゃくちゃ高級マンションに住んでたんですよ、その人は。
はい。 うんうん。 おお、なるほど。
で、オーストラリアのシドニーって都会なので、結構物価が高くて、で、その物価が高いとこでも一番の中心地のめちゃくちゃ立地がいいところに、あの、立っているタワーマンションで、で、最最上階の一番いい部屋に住んでて。
うん。 うん。 すごい。<chuckles> うへえ、絵に描いたようなお金持ちですね。<chuckles>
で、当時 そうなんです。で、当時オーストラリアの物価結構今よりめちゃくちゃ安かったんですけど、日本に比べると。でもその当時で30万か40万ぐらいの部屋に住んでたんで、今のぶ今はオーストラリアの物価が日本より勝っちゃってるので、今で言ったら多分5、60万ぐらいする部屋。
うんうん。 いや、それは高い。うん。 うん。 うわ、学生ですよね？お仕事は、ま、院とか行かれたってこと、されてないですよね？多分。ああ、すすごい。じゃ、おばあ様と一緒にそこに住まわれたんですかね、おそらく。
住んでますね。そうなんです。なに そうなんです。実家が金持ちで。香港の実家が。 とんでもなく金持ちらし あ、おばあさんは、あの、アデレードっていうまた別の街に住んでまして
うん。 あ。 なるほど。
ええ、アデレートで小学生時代は過ごしたらしくて、で、大学行くためにシドニーに一人で出てきたらしいですね。
うーん。 あ。

はい、そこであの、香港人の男の子に出会いまして
おお。
で、その人が私の人生で、出会った中で1番変わり者で。
<chuckles> すごい気になる。はい。
で、1番のお金持ちで、1番のて天才なんですよ。
あ、なるほど。 すごいいろいろな方向になんかちょっと飛び抜けてる感じの方なんですね。え、その香港人の彼もワーキングホリデーで来られたんですか？それとも留学とかですかね？
そうなんです。 あ、留学ですね。でも留学と言っても、もう小学生6歳か7歳ぐらいで、香港からお婆さんと一緒にオーストラリアに渡ってきて、もう子供の頃からオーストラリアで勉強しているので。
うんうん。 うん。 ああ。 あ、なるほど、もう移住に近いような形だったんですね。
はい。 そうなんです。で、そこからあの、大学出て、で、大学院も出て、その後博士号も取って、あの物理学の。
もう、あ、はい。 うんうん。 え、すごい。ちょっと先ほど天才っておっしゃってましたけど、本当にすごいですね。具面の道を。はいはい。
はい。 はい、物理学の博士号も持ってて、めちゃくちゃ賢いんですよ。
ええ、え、ちなみにその方にあの当時オーストラリアシドニーで出会われた時には、彼は何歳ぐらいだったんですか？その時には。
えっとですね、彼は20 大学院出た後なので、おそらく20
うんうんうん。
6かななくらいですね。にじゅうななでそれぐらいですね。
半ば。うーん、なるほど。 え、ちなみに、まず最初、どういう風にして、そのま現地でね、ま、おそらく20年近く暮らされている彼と出会ったんですか？
はい。えっと、私が当時、あのあまり英語が話せなかったので、あの、英語を、どうやったら話せるだろうっていろいろ調べてたら、英語と日本語をお互い教え合おうっていうサイトを見つけて。
うん。 ああ、なるほど。
で、私がそれで申し込んで、いろんなオーストラリア人に会ったんですけど、その中の1人が彼だったんですね。
はい。